Mm, no. Mm, otra de las cosas también que creo que siempre me he planteado, y que te tienes que plantear cuando cuando decides dejar atrás cosas, es el no arrepentirte, ¿no? O sea, finalmente, si si tomaste esa decisión, fue porque estabas 100% de acuerdo, ¿no? Obviamente hay errores, pero pero no sé, creo que, mm, cuando haces cambios tan drásticos, porque creo que suelo hacer cambios bastante drásticos de camino durante periodos cortos, em, eh, pues, como los mantengo, ¿no? O sea, a lo mejor esto de de estudiar aviación, y continuar esa carrera era un sueño muy padre, ¿no? Pero bueno, también era consciente que igual y ya no era tan joven en ese punto. Y y sé que que por lo menos viví algo que, pues, muchas personas no ha vivido, ¿no? El tener un un una aeronave en tus manos, despegarla, aterrizarla y viajar en ella tú solo, ¿no?
Genial. ¿Sí? Ujú. Sí, claro. <chuckles> Sí, sí. Ujú. Sí. Sí. Definitivamente, sí. Claro.
Entonces, pues, más bien como que voy voy almacenando experiencias, que que que que ven mi cabeza, digo, bueno, pues, en un futuro serán buenas anécdotas, ¿no? Y nuevamente regreso a mi gran meta que me planteé desde que era muy joven, ¿no? El el conocer el mundo, ¿no? Y conocer cultura sí, sí. Sí, sí, sí.
Ujú. Ujú. Claro. ¿Cuál? Cono ¿Esa es tu meta? Ah, pues muy bien, ¿no? Y creo que has estado trabajando, eh, para lograr esa meta. Te te puedo preguntar tal vez, em, como, ¿en qué proceso va de esa meta? ¿Estás estás feliz con el proceso? ¿Crees que deberías haber, em, avanzado un poco más? ¿Cómo cómo haces reflexión en cuanto a esa meta? Porque es una meta grande. <chuckles>
Sí. Pues sí, sí, sí, y yo creo que es, eh, infinita. <chuckles> No no no no creo que no creo que alguien la la pueda cubrir al 100%, ¿no? Y también soy consciente de eso, no? O sea, finalmente. Eh, y más ahora con la redes social, y con tantos influencers que viven viajando, y y, pues, digo, a ver, presumen, o, se jactan ajá, de cuántos países.
Exactamente. E Mm, s sí, por eso te pregunto. Ujú. Uff. Sí. Conociendo países países como países como norcore eh, Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? <chuckles> Sí, exacto.
Claro que es muy complicado, ¿no? Este, entonces yo creo que el mundo nunca, nunca lo vamos a conocer completamente, pero, pues, sí podemos tener una gran visión de de dónde vivimos, de de las culturas que con las cuales convivimos. Y, pues, creo que eso es lo que lo que me llena, ¿no? El el la emoción de de pisar un lugar que nunca he pisado, y de platicar con alguien que que nunca hubiera pensado, o, que que platicaría, porque a lo mejor esa persona nunca hubiera ido a mi país, ¿no? Y y no sé, como la emoción de escuchar nuevos idiomas, y eso creo que es lo que lo que me llena todo el tiempo.
Ujú, ujú. Sí. ¿Sí, verdad? Es verdad, ujú. Enriquece mucho. Te enriquece mucho, ¿no?
¿Ajá? Sí, sí, sí, definitivo.